อืม อืม อย่างเงี้ยมัน ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า เดี๋ยวเนี้ยผู้ผลิตเองอะนอกจากเขาจะผลิตพวกการ์ตูนอานิเมะออกมาให้ได้ชม ได้ดูแล้วเนี่ย มันก็จะมีพวกของที่ระลึก ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นรูปอานิเมะมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ? ให้แบบได้เป็นสะสมกัน อะไรเงี้ย
อืม ค่ะ ใช่ ใช่ มัน มันเข้ามาในไทยมากขึ้น คือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีพวก เขาเรียกได้ว่า Merchandise items เนาะ Merch หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "Merch" เนี่ยอยู่แล้ว คือเขามีมานานแล้วในวงการของเขา อะไรเงี้ย เพียงแต่ว่าคือสมัยก่อนเนี่ย การที่เราจะซื้อเนี่ยมันจะต้องหิ้ว หรือไม่ก็เราก็ต้องบินไปญี่ปุ่นเอง หรือว่าก็ต้องรอแบบให้ผู้ผลิตอะเอาเข้ามา ซึ่งมันเป็นการยาก อะไรอย่างงี้ แต่สมัยเนี้ย คือด้วยความที่อานิเมะมันดังขึ้นน่ะ เขาก็เอาเข้ามาเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ เรื่อย ๆ อย่างสมัยก่อนน่ะ เราก็ต้องไปแบบร้านที่เขามีขายโดยเฉพาะ ใช่ไหมคะ เดี๋ยวนี้นะเดินเข้า Kinokuniya ก็มี หรือร้านขายของจุ๊กจิ๊กข้างบ้านก็มี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ทำให้เด็กยิ่งแบบ
อืม อะฮะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ อืม อืม อือ ก็ให้เลือก ได้เลือกสะสมสะดวกมากขึ้น เป็นการเปิด อะไรนะ การเปิดมองเห็นให้ได้ ได้ ได้หลากหลายมาก เปิดการมองเห็น ใช่ เปิดการมองเห็นให้คนได้รู้จัก เหมือนบางทีอาจจะไม่รู้จักหรอกว่าอันเนี้ยคืออานิเมะ แต่เห็น เอ๊ะ ตัวการ์ตูนนี้น่ารักดีจังเลยซื้อมาซิ อ้าว ไปดู เซิร์ชหน่อยตัวนี้คือออะไร อ้าว เป็นการ์ตูนนี่นาก็เลยไปดูต่อ อะไรอย่างเงี้ยด้วย ใช่ไหม? อืม
ใช่ เปิดการมองเห็น <laughs> ใช่ ใช่ ก็แพ็ก ๆ ลง ก ก็มี ใช่ แต่ว่าหลัก ๆ เราว่า ก็คือการ์ตูนที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เอ๊ย หมาย หมาบ หลัก ๆ ก็คือสื่อ อย่างที่เราพูดไปว่าแพลตฟอร์มมันเยอะขึ้นนั่นแหละ แต่ว่าพวกเนี้ยก็มีส่วนมาก ๆ เลยนะคะ พวกแบบว่าพวกการ์ตูน อะไรเงี้ย ซึ่งบางทีอะสิ่งที่เกิดขึ้นหลัง ๆ ก็คือร้านข้าวอะเขาไป คอลแลบ กับการ์ตูนพวกนี้มากขึ้น
ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือฮึ ๆ อืม ค่ะ ร้านข้าว หมายถึงพวกแบบแฟรน ไชส์ อย่างเงี้ยเหรอคะ?
ใช่ ร้านอาหาร ร้านอาหาร ร้าน อะไรนะคะ?
หรือว่าเป็นร้าน พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ? คือหมายถึงว่าเป็นร้านแฟรนไชส์หรือว่ายังไงคะ?
อ๋อ เป็นร้านแบบร้านอาหารญี่ปุ่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่า Shushiro อะไรอย่างเงี้ย เขาก็มีการ คอลแลบ กับการ์ตูน หรือเกมญี่ปุ่นอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าร้านชา อย่างเงี้ย เขาก็จะมีแบบว่ามีแก้วชา มีอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าตัวการ์ตูนเองอะเวลาที่เขาเหมือนเข้าโรง สมมุติว่ามีภาคจากอานิเมะ แล้วเขาทำภาคพิเศษมาเป็น The Movie เป็นหนังเข้าโรง อย่างเงี้ย เขาก็ทำของออกมาขายหน้าโรงหนังเหมือนกัน
อืม อืม อือฮึ อือฮึ ๆ

อืม เพราะฉะนั้นอานิเมะเนี่ย มันก็คือการ์ตูนนี่แหละ ที่เป็นตอน ๆ ที่ฉายโดยทางทีวีทั่วไปถูกไหมคะ?
ใช่ ใช่ เหมือน เหมือนซีรีส์ประมาณนั้นน่ะค่ะ เหมือนซีรีส์หนัง ใช่
อา เหมือนซีรีส์ แต่เป็นการ์ตูน คือเป็น คือเหมือนเป็นซีรีส์ที่มันแบบว่ามีเรื่องที่มันเป็นต่อ ๆ คือเรื่องที่เกี่ยวพันกันเนี่ย อะ เหมือนอย่าง เหมือง เหมือนอย่างโคนัน อย่างเงี้ย ก็คืออานิเมะ เพราะว่าเป็น เป็นตัวละครหลัก แล้วก็มีเรื่องที่คล้าย ๆ กันในแต่ละตอน ที่เขาแก้ไขคดีกันต่อไป อา
เป็นภาพการ์ตูน ใช่ ใช่ค่ะ ต่อไปก็ ใช่ ไขคดีไปเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย Doraemon ก็คือสร้าง ความ วายป่วงจาก เอ่อ เทคโนโลยีของ Doraemon อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม เออ อา อ๋อ โอเค เข้าใจแล้ว ก็คืออย่างเงี้ย แสดงว่าการที่อานิเมะมันแบบว่าได้รับความนิยมเนี่ย มันนอกจากในเรื่องของความน่ารักของตัวละคร หรือว่า เอ่อ เขาเรียกว่า บุคลิกที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์ของ ของตัวอานิเมะด้วยแล้วเนี่ย เนื้อหาก็เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะ?
ค่ะ ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องนะคะ แต่ว่า แต่จริง ๆ อะ เราว่าหลัก ๆ ที่ ที่ เขาเรียกว่าอะไร ที่ความนิยมเนี่ยมัน มันเกี่ยว มันเพิ่มขึ้นเนี่ย เราว่ามัน เพราะว่ามันมีการเข้าถึงคอนเทนต์ เข้าถึงตัวอานิเมะเนี่ยได้ง่ายขึ้น อย่างเมื่อก่อนเนี่ย อานิเมะเนี่ยเด็ก ๆ ก็จะมารอดูที่ช่อง 9 การ์ตูน ใช่ไหมคะ หรือถ้า อ บ้านไหนมีเงินก็อาจจะติด ติด เขาเรียกอะไร ดาวเทียมอะค่ะ ที่จะมีช่องการ์ตูน ใช่ เคเบิล UBC
อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ ค่ะ ใช่ อา เคเบิล อือฮึ อือฮึ อืม อือ ค่ะ
<chuckles> ที่จะมีช่องการ์ตูน อะไรอย่างเงี้ย ให้ดูได้เลย แต่ว่าสมัยเนี้ย คือมันก็จะมีทั้งแอปพลิเคชันหรือในยูทูบเอง ก็จะมีช่องฟรีให้ดูด้วยนะคะ
อา อือฮึ อืม
แล้วการ์ตูนเองก็หลากหลายขึ้น หมายความว่า แต่ละ แต่ละ เขาเรียกอะไร แต่ละแอปพลิเคชัน ยูทูบ Netflix ใช่ แล้วเขาก็เอา อาจจะเอาเรื่องที่เหมือนกันเข้ามา หรือว่าอาจจะเอาเรื่องต่างกันเข้ามา คือมันมีตัวเลือกที่มันเยอะขึ้นมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ อือฮึ อือฮึ ก็คือ มีหลายแพลตฟอร์มให้เข้าถึง ได้ดู ได้ดูได้ง่ายขึ้น อือฮึ อือฮึ อืม ก็คือนอกจากเรื่องของ ของเนื้อหา ที่มันน่าสนใจแล้วอะ แต่ว่าเขาก็ เอ่อ เอามาฉาย หรือว่าการเข้าถึงของคนดูอะสามารถได้ดูได้ง่ายขึ้น ดูได้ทุกที่ด้วย
อือฮึ